Tu vois, quelque chose qui me, mmh, qui me ah, je vais peut-être pas dire qui me ronge mais qui me prend la tête, on de manière plus légère peut-être, parce que c'est pas non plus quelque chose qui m'obsède au quotidien mais heu, mais en fait, il y a quelques années, heu, on va dire, j'ai commis une erreur qui qui a qui m'a fait perdre, heu, 18 mois de d'investissement, heu heu, à tous les niveaux, heu, personnel, heu, de temps et et financier aussi et heu et en fait, heu, même si derrière j'ai quand même été capable, heureusement, de rebondir et de et et de m'en sortir, on va dire ça comme ça. Heu heu, en fait, ça a été un échec qui qui aujourd'hui, ouais, me me me reste en travers de la gorge. J'ai du mal à avaler la pilule, heu et et il y a une forme, heu je m'en veux en fait de de pas avoir vu, heu, plus tôt, heu heu, cette erreur venir. Enfin, en tout cas, heu, voilà, de de pas l'avoir vu arriver et et et tu vois, c'est v j'ai un besoin un peu un besoin de vider mon sac là-dessus. Parce que parce que c'est, quand même, quelque chose qui, heu, je te dis, qui n'est pas obsédant. J'en b j'y pense pas tous les jours mais pas loin, quand même, quelque part et surtout j'ai une sensation d'inaccompli et d'inachevé qui ouais, qui qui me laisse un un goût amer, quoi.
Ouais, bah, je comprends totalement ta situation. Déjà merci merci à toi d'en parler avec moi. C'est vrai que souvent, hem, on a tendance à avoir un peu ce sentiment de de rater quelque chose, à une étape dans notre vie et même si, bon, il y a des fois on peut pas forcément y faire grand chose, il y a des fois enfin voilà, mais on est toujours très, très dur avec soi-même. Heu, est-ce que tu peux peut-être, hem, de détailler un petit peu plus précisément, heu, ce qui s'est passé exactement?
Je t'en prie. Oh oui oui, bien sûr bien sûr, heu, je peux, il y a pas de problème. En fait le, heu, pendant 20 ans, on va dire, j'ai exercé, heu, le même métier dans une zone de confort et tout et tout, heu, tout allait bien. Heu et puis, à un moment donné, heu, cheminement, heu, psychologique, heu, crise de la quarantaine, appelle ça comme tu veux, mais j'ai eu ve l'envie de de de tout changer, quoi et de surtout de de quitter un peu l'univers du salariat pour, heu, pour, heu, créer, heu, créer quelque chose et heu, si tu veux, j'ai j'avais le sentiment, sentiment que j'ai toujours, d'où le fait de ruminer cette histoire, que je tenais quelque chose. C'est-à-dire que, tu sais, une une idée quand elle est bonne, heu, c'est souvent quand, heu, quand quelqu'un fait quelque cho quelque chose et on se dit: «Mais pourquoi personne ne l'a fait avant?» et en fait, dans mon cas, c'est exactement ça. Je me dis: «Mais comment ça se fait que ça n'existe pas? Comment ça se fait que que personne ne l'a fait avant?» Donc, je suis je suis parti sur un projet et heu et qui avait tout pour, heu, bien fonctionner et qui, je pense, aujourd'hui, serait un véritable carton et malheureusement, ouais, ça a pas pu aboutir, heu, à cause d'un obstacle en particulier, quoi.
Mmh. Ouais. Mouais. Ouais, je vois. OK, je vois et hem et c'était quoi, heu, un peu cet obstacle? Si tu peux un peu, heu, au maximum, heu, m'expliquer?
Ben, en fait, heu, enfin, heu, en fait, heu, c'est sans sans sans trop rentrer dans le détail, on va dire, qu'en gros je je voulais créer une application et un site qui soit un peu un amalgame de beaucoup de choses qu'on connaît mais dans un, heu sur quelque chose de beaucoup plus, hem, ciblé et complètement dans l'air du temps. Donc heu heu, un un une plateforme de streaming musical mais, heu, mais c'est pas non plus du Spotify enfin, il y a il y il y aurait aussi un petit peu un côté Twitch, un petit peu un côté YouTube, un petit peu un côté, enfin, c'est très compliqué de rentrer dans le détail sans y passer des heures et orientée sur vraiment un un domaine bien particulier et qui est vraiment quelque chose qui cartonne à l'heure actuelle et si tu veux, toutes les enquêtes stratégiques que j'avais pu faire à l'époque, heu, étaient au vert, quoi. C'est-à-dire que tout même tous les contacts que j'ai pu avoir tous les même dans le monde professionnel, tous les gens me disaient: «Mais c'est génial ton truc, heu, ça ne peut que cartonner quoi». Sauf qu'il y a un obstacle, que je n'avais pas vu arriver, tu vois? Et c'est ce petit truc qui après 18 mois de dur labeur, ben m'a f tout, heu, a tout foutu en l'air, tout fichu en l'air, pour être plus correct.
Ouais. Mmh mh. OK, ouais. Ouais, je vois, ouais c'est vrai que ça peut être frustrant un peu d'avoir ce petit truc, heu, qui manque mais, enfin, déjà c'est super dur, je trouve que déjà ton projet, heu, en en et des et et est-ce que déjà, tu l'as fait peut-être avec des gens? Où c'était vraiment tout seul et heu et vraiment, heu, purement, heu, de toi, genre?
Mais non, c'était mon idée et justement, non, non, c'est quelque chose mais si tu mais vraiment, encore aujourd'hui, ça m'étonne que ça n'existe ta que ça n'existe pas. Après, peut-être, que l'obstacle, heu heu, face auquel, heu, je me suis retrouvé, bah, tout le monde, en fait, heu, y passe, même c'est que ceux les Deezer, hein, ce sont des Français et eux, ils ont ils ont opté sur heu, pour y aller au culot, chose que que j'ose pas faire, parce qu'après, voilà, c'est c'est c'est c'est pas forcé c'est un tu sais, l'utilisation de la musique, c'est quelque chose de très réglementé et c'est ça, qui a été un problème, finalement dans mon histoire.
Ouais. Ah OK, ouais. Ouais c'est vrai. Beh, en fait, il y a un tas de contraintes et déjà, je trouve ça génial que, déjà tu aies pu avoir une idée pareille et que tu te dises, parce que souvent il y a des gens ils vont avoir des idées et cetera, ils vont jamais les mettre en pratique. Là, toi, vraiment tu tu as consacré un un temps, heu, vraiment sur le long terme et cetera et je trouve ça, incroyable déjà de de partir sur de tels projets, heu, aussi gros et vraiment tout seul, donc, heu, vraiment, déjà, même si aujourd'hui peut-être c'est pas abouti ou quoi que ce soit, enfin, c'est déjà incroyable d d'avoir pu faire ça. Et tu v de ce point de vue-là, tu devrais pas avoir de regrets parce que, comme je te dis, heu, il y a des gens, ils vont avoir, tu sais, peut-être une idée et tout, ils vont pas la mettre en pratique et des années après ils vont se dire: «Ah ouais, mais pourquoi je l'ai pas fait?» Alors que toi tu auras même tu peux tu as même pas avoir ce regret là, tu vois? Parce que tu l'as fait. Donc dans tous les cas, heu, aucun regret à avoir. Et peut-être, est-ce que qu'aujourd'hui, heu, il y a moyen que tu répares cette situation ou que tu en tu reprennes peut-être le projet, je sais pas?
Ouais, bah merci. Ouais! Bah, en fait, le le truc c'est que oui, ch en fait, c il faut que tu aies tous les toutes toutes les infos, c'est-à-dire que l'obstacle face auquel je me suis retrouvé, il est d'ordre f financier. Parce que j'avais sous-estimé en fait, moi, je pensais que et pourtant je viens du de de ce monde-là, le monde des médias, le monde, heu, très orienté musique. Et hem et en fait, heu, quand quand, heu, vu que l'utilisation de la plateforme nécessite l'utilisation de musique et d ce qu'on appelle la musique non libre de droit, c'est-à-dire que, tu peux pas exploiter la musique sans payer. Et en fait, je pensais que tout se passait avec la SACEM et heu, donc, heu, donc, heu, i eux, et en fait et en fait, le contact que j'ai eu là-bas, m'expliquait que, bah, la SACEM, effectivement, c'est les droits de d'exploitation et de diffusion, mais les droits de production, c'est les maisons de disques directement. Et autant il y a des choses qui sont tout à fait envisageables avec la SACEM, autant lui, m'explique que les les maisons de disques, heu, c'est très compliqué d'obtenir des contrats avec eux. Et surtout, quand bien même tu arrives à avoir un contrat avec eux, heu, c'est des des contrats à 5 zéros, tu vois. Et moi, mon enveloppe n'était pas à cette, heu, hauteur. Tu vois, moi, j'étais plus sur du 4 zéros et donc, hem, donc en fait, ça a été un obstacle. Et là, où je disais que Deezer, ils y ont été au culot, c'est-à-dire, eux ils ont créé leur plateforme sans obtenir les droits, sans faire de contrat. Les évidemment, quand ils ont commencé à être un peu connus, ils se sont fait attaquer par les grandes majors, donc les 3 principales, c'est Sony, Warner et Universal. Et heu et là, heureusement pour eux
Ouais. OK, ouais. Ouais. Ouais. OK. Mmh mh.
le site fonctionnait, l'appli fonctionnait. Ils ont pu, heu, finalement, heu, gérer un accord amiable, bien sûr qu'ils ont payé mais ils avaient de quoi puisque ça avait marché. Et puis, ils ont tenu les contrats, mais moi, j'ai pas le les les épaules pour me dire: «Vas-y je lance mon truc, si ça marche tant mieux». Je vais bah, je voulais faire des choses dans l'ordre, mais les choses dans l'ordre le problème c'est que c'est un véritable obstacle. D'où ma frustration et d'où le fait qu'aujourd'hui j'ai de sérieux doutes ou quant à l'idée de pouvoir le faire, parce qu'avant d'avoir une telle enveloppe, heu, waouh, c'est pas facile, tu vois?
Ouais. Ouais, bah, je comprends c'est vrai que là, bah, je trouve que du coup, de ce point de vue-là, ouais, tu as encore moins de regrets à avoir parce que ça, c'est un truc que tu peux pas forcément, heu, en partant de 0, je trouve qu'avoir une telle enveloppe, enfin, c'est super dur et donc, heu, je pense que tu as pas de regrets à voir parce que je pense que tu auras quand même tout essayé, donc heu, de ce point de vue-là, heu, je trouve, heu, vraiment, encore une fois, beh, je je tire mon chapeau, comme on dit. Et hem, mais en vrai, heu, peut-être que, du coup, c'est vrai que c'est c'est encore plus frustrant du fait que peut-être du coup tu as tu as pas pu tant que ça, hem, essayer, en fait. Parce que, bah heu, pour commencer à avoir une telle enveloppe, enfin, c'est dur et comme tu as dit bon, Deezer ils ont eu de la chance et tout, mais c'est vrai qu'en tout cas, si peut-être tu as des regrets, vis-à-vis du fait d'y aller au culot ou quoi que ce soit, je pense que tu devrais pas en avoir parce que c'est c'est tellement risqué, enfin, ça marche pas tu es tu es fini quoi, genre, heu, s s s
Mai c'est gentil. Ouais, ouais, c'est ça. M m non, mais là-dessus, je ouais, là là-dessus, c'est exactement ça. Tu l'as très bien dit: «Tu es fini». C'est-à-dire que si ça ne marche pas, heu, les les attaques, heu, les avocats, autant te dire que les avocats de de de ouais et en fait, tu payes toute ta vie pour un truc, heu donc heu, non, non. Mais bah, là-dessus, c'est en fait, m m mon regret, en en tout cas, la la culpabilité que je peux ressentir, vient plus du fait, que si j'avais, dès le début, vu cet obstacle, peut-être que j'aurais pas perdu 18 mois, peut-être que j'aurais pas investi autant de temps, heu, que j'aurais pas aussi perdu de l'argent parce que du coup, j'ai quand même, heu, au début, commencé à lancer des procédures, les enquêtes marketing, heu, gratuits le heu fait toute toute un administratif pour rien, fait fait, heu, fait aussi un un début de de création de sites et d'appli. Bon, ça a jamais été fait j dans sa totalité, mais, heu, l là-dessus, j'ai, hem, j'ai quand même un bah, c'est là-dessus que j'ai eu le le un peu le couteau en travers de la gorge à me dire: «Mais pourquoi, heu, pourquoi je l'ai pas vu arriver?» J'ai été stupide, moi qui en plus, baignais là-dedans, heu, j'aurais dû le savoir en fait que que ça ne passait pas que par la SACEM et tout et j'ai alors que pourtant je l'ignorais complètement, tu vois? Donc il y a ça et puis aujourd'hui, c'est juste un goût d'inachevé, heu, où je me dis: «Bon, ça y est, tu vois la pilule, heu, peut-être de de l'échec en lui-même» et encore non franchement, elle est pas passée parce que quelque part, je peux pas m'empêcher de me dire qu'aujourd'hui, je pourrais peut-être je dis pas que c'est le cas, tu vois? Mais peut-être, être millionnaire et heu et de et d'avoir créé un truc surtout qui en plus, je suis convaincu parce que je peux pas donner les détails du projet, mais je suis convaincu que ça manque et que je ne comprends pas pourquoi ça n'existe pas, surtout que c'est vraiment quelque chose qui est complètement dans l'air du temps et qui servirait en plus à énormément de gens. En fait, si tu veux, c'est un truc qui moi, m'a manqué même quand j'avais 15 ans et que je commençais dans ce milieu et je me dis: «Mais pourquoi ça n'existe pas aujourd'hui?» Tu vois? Et heu et ouais, il y a ce sentiment d'inachevé. Mais bon, voilà, ouais, j'avais une enveloppe, mais pas assez élevée, parce que j'avais, quand même, une enveloppe de départ, mais pas assez élevée. J'avais pas conscience de ça, tu vois?
Ouais tu t'en remets pas, hein. Mmh. Ouais. Ouais. Mouais. Mmh mh. Mmh. Ouais, bah, je vois, surtout oui du coup, tu es frustré un peu du temps que tu as consacré à ça, sans penser, heu, à ce problème-là. Mais je pense qu'au contraire c'est c'est pas plus mal dans le sens, où hem, bah, tu t'es pas freiné dans le certes, bon, sur le papier, tu as perdu un peu de temps et cetera mais je trouve que c'est pas du temps perdu en soi, parce que c'est du temps où tu as consacré ton temps à quelque chose que tu voulais absolument faire et je trouve qu'il y a pas une perte de temps sur ça. Certes ça a aboutit à rien, mais au moins, tu as pas de regret à avoir jusque bah, ça a pas pu marcher pour 1 facteur mais si le facteur c'est pas toi, tu vois? Et hem
Bah ouais. Bien sûr. Mouais, oui, oui, il y a pas de regret là-dessus, ouais, ouais. Ouais, ouais. Oui, oui, non mais je suis d'accord, c'est vrai que ça peut être un bon état d'esprit de se dire que c'est pas du temps perdu dans tous les cas, ça reste une expérience et ça reste, heu et ça reste aussi, heu, au moins, je peux pas me dire: «Bah, j'ai même pas essayé». Donc, heu, c'est vrai que de ce point de vue-là je pense je pense que que que tu as tu as ouais, je pense que tu as raison là-dessus et qu'il faut que j'essaye de me conditionner un petit peu dans dans cet état d'esprit. Ben, en tout cas, je te remercie pour, heu, pour ton écoute. Ça ça fait du bien d'en parler, tu vois, ça vide un peu son sac.
Ouais. Exactement. Voilà, totalement, c'est ça le plus important. Bah, il y a pas de souci. Ben, merci à toi, hein.